Eee, bizde genelde babam anlatırdı. Böyle şey aslında çok böyle kendisi sohbet ortamını sever. Herhâlde dışarıdayken evin dışındayken kendi işte, aaa, meslektaşlarından ya da arkadaşlarından dinlediği hikâyeleri ya da kendi anlattığı hikâyeleri o akşam eve geldiğinde işte yemekten sonraya biz mutlaka bir, eee, koltuklara otururuz. Hatta çok hafif annem akşam yemeklerini hazırlar, üstüne böyle çerez meyve yiyesimiz gelir. O o sırada böyle bir şekilde bir ö hem öğüt amaçlı hem, ııı, eee, öğreti de diyebilirim. Hikâye olarak da aklına neşeli bir şey geldiğinde ya da benzer bir bir şey görüp aklına bir şey geldiğinde anlatmaya başlar.
Hı. Hı hı. Oh! Evet. Öyle bir Hımm. Evet. Yalnız yani öyle bir betimledin ki, şu anda atmosfer hani zihnimde canlandı. Böyle akşam yemeği sonrası sıcacık bir evde çerezler yeniyor, çaylar içiliyor, hikâyeler anlatılıyor, neşeli bir ortam. Gerçekten çok güzel. Peki
Nasıl? Evet. Gerçekten. Bir de bizim evimize çok konu komşu girer. Akşam misal senin dediğin, hayal ettiğin ortamda, çay içilen ortamda, hani bir komşu, ııı, aile de olabilir ya da akrabalardan birileri de gelmiş olabilir. Eee, çok haklısın o konuda.
Oh! Daha da neşeli. Hı hı. Çok güzel. O zaman da şey, sohbet ve hikâyeler iyice canlanıyor belki de. Çünkü herkesin anlatacak hikâyesi olabilir. Eee, daha bile canlı bir ortam. Peki, eee, babamın meslektaşları demiştin de, onu merak ettim. Babanın mesleği neydi?
Hı hı. Mutlaka. Eee, kendisi hem öğretmen hem avukat. Iıı, yani edebiyat öğretmeni olarak mesleğine başlayıp sonra, eee, 80'lerde, eee, kendi yaşıtları gibi diğer bir tek babam değil. Eee, dışarıdan hukuk okuyan, işte <chuckles> bazı şarkılara türkülere konu olmuş, işte avukatı ben olaydım, ııı, şarkısında olduğu gibi hani o o o çağın çağ diyeceğim yani o onlar bir çağ olarak kaldı bence, <chuckles> insanları gibi hukuk okudu. Ve avukatlık da yaptı, ııı, belli bir yaşına kadar. O yüzden çok hikâyesi var. Evet. Hı hı.
O! 2 meslek. Hımm. Evet. Hıı, peki. <chuckles> Evet. Tabii. Evet. Hımm. Hımm. Anladım. Ama edebiyat öğretmeniydi, bir de aynı zamanda. Evet. Şu anda biraz daha iyi anladım hani neden ailede babanın, eee, hikâyeyi anlatma rolünü üstlendiğini ve bunu severek yaptığını. Evet, peki.
Mutlaka. Yani tek babam değil bize gelen, eee, meslektaşları, arka ııı misafirlerimiz de aynı kıvamda insanlardı. Ya çocuk olarak kendi aslında kendimi çok şanslı buluyorum bu konuda. Hani bizim evimizde şiir de okunurdu, hikâye de anlatılırdı. Türk şarkı türkü de söylenirdi. Eee, ve imrenirim de böyle çok şarkılı türkülü, kalkıp birden dans eden, ııı, evlere de çok imrenirim. <chuckles>
Hımm. He, evet, tahmin edebiliyorum. I hı. Oh! Çok öz Evet. Ama senin de çok böyle aslında hem eğlenceli bir çocukluğun olmuş gibi görünüyor hem de, eee, genel kültürünün ve bilginin, eee, yükselebileceği, gelişebileceği bir ortamda büyümüşsün. Hani ne mutlu sana diyorum.
Yani.